Voilà, donc pendant la journée, genre tu vas avoir des des commentaires positifs, des commentaires négatifs ou le pire: aucune réaction. <laughs> Parce que ben parce que tu es pas connu. Donc en gros, heu, le truc, heu, i c'est pas non plus qu'il touche, heu, je sais pas combien de personnes.
Eh oui et là si tu as aucune réaction, c'est même pire que des commentaires négatifs quoi. C'est ça. C'est ça, parce qu'au moins si tu as des commentaires ag négatifs, ça veut dire qu'il y des gens qui ont écouté. <chuckles> Si tu as 0 commentaire au bout de 4 heures, tu es en mode: «Heu, OK!» <chuckles>
<clears throat> Exactement. Bah 4 heures ça va, mais genre 4 jours ou 4 semaines, tu es un peu dégoutée.
Ouais 4 jours 4 semaines, ouais non là, heu
Et heu, du coup, tu es dans une espèce de limbo d'attente permanente, mais surtout de de montagnes russes, heu, quand même a assez intenses, ouais.
Émotionnel ouais. <chuckles> Parce que là c'est et par contre le moment où tu commences à avoir des vues ou des réactions, là par contre tu dois être, heu, je s je sais pas, «euphorique» entre guillemets?
Mais ouais, mais même, en fait, heu oui, mais quand même, en fait, heu, tu sais, tout ce qui monte doit redescendre, hein.
Tu dis: «Ça marche», quoi. Ouais c'est vrai.
Le plus haut, ça monte, le plus bas, ça redescend. <chuckles>
Eh oui et plus plus haut sera la chute, quoi. C'est ça qu'on dit je crois? <laughs> Ou plus bas sera la chute, je sais plus, donc heu
Ah ouais, voilà exactement. Donc dans les 2 sens, en fait, heu, tu as un espèce de détachement très important à opérer. Mais c'est c'est dur parce que
Ouais c'est c'est vachement compliqué. C'est vachement compliqué d de pouvoir en fait se détacher et en même temps d'être tellement impliqué, en fait, que c'est enfin c'est quand tu fais de la musique c'est littéralement enfin, quand c'est pour toi c'est littéralement tes émotions en fait que tu mets en musique tes idées
Ouais. Ouais. Ensuite, c'est vrai que
et s'il y a personne qui les voit, ben tu as l'impression bon OK tu es content parce que c'est pour toi, mais au bout d'un moment si tu les publies, s'il y a personne qui les voit, bon à quoi ça s
Ben quand j'étais plus jeune, en fait, ça m ça me touchait beaucoup et tout, tout ça. Avec l'âge, avec beaucoup de choses qu'on vit et tout
Mmh.
en fait hem, à la fin
Ça passe mieux.
Mais en fait, tu la musique, c'est juste la musique, tu vois? Enfin dans le sens «est ce que c'est si grave que ça? Heu, non», et ensuite, heu, genre en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un espèce de truc où, hem enfin tu es pas tu es pas chirurgien, tu viens pas de perdre un enfant sur la table d'opération, heu, tu vois?
C'est vrai. Non. Non, c'est juste un morceau qui a pas marché, quoi.